Sì, ma secondo me, cioè, io so' pure dell'idea che ci sta che magari uno sta è frustrato per un motivo o per un altro. Però allora fai prima a dirmi: "Guarda, non mi si io non sto bene, mi sento stressato, frustra" Sfogati, dimmi quello che p che che magari ti ti ti crea queste problematiche, vediamo magari ti riesco a da' pure una mano, anche solo per sentirti meglio, cioè piuttosto che creare attriti inutili, ehm, oppure po perché poi cambia anche tutto l'ambiente, no, sai proprio l'aria che si respira, no, quando si dice: "È cambiata l'aria." Eh, mhmm, vai a rovinare tutto un circolo che funziona e non va bene.
Certo. Mh. Sì. Mh. Mh-mh. Eh, esatto. Mh. Mh. Esatto, esatto. Certo. Sì. No, assolutamente. È certo che, mhmm, non sempre si è nella <chuckles> nella predisposizione d'animo di fare tutto questo lavoro per arrivare a parlare, no. <clicks tongue> Eh, certo, certo. Per cui, caspita, bisogna avere veramente un altissimo livello di ascolto per capire la persona che hai di fronte cosa realmente ti vuole comunicare, e la capacità poi di riuscire a portare quella stessa persona in <tsk> in un ambiente, diciamo, più moderato e dove la conversazione ha un senso. Cioè, è un lavoro, un lavoro nel lavoro questo. <laughs>
Ah, sicuramente! Sì, certo. Mh-mh. Sì, sì. È il lavo sì, infatti, un lavoro nel lavoro, ma che tanto oggi al giorno d'oggi, secondo me, è difficile perché siamo un po' tutti vuoi o non vuoi, abbiamo tutti una fonte di stress, di frustrazione, quindi ognuno c'ha i suoi crucci e sicuramente la voglia di andar a sentire quelli degli altri, mhmm eh, no, no, anzi, che già c'ho i problemi miei e sto a posto così, cioè
È difficilissimo. Sì. Sì. Sì. Non è tantissima. No, no, no, no, no. No. Mh. Esatto, esatto. E poi notavo anche questa necessità di tenere il proprio punto a tutti i costi. O c'è necessità di affermare la l il proprio punto di vista a tutti i costi, molto spesso senza ascoltare, quindi scavalcando nella conversazione, non lasciando spazio. Mi sembra che sia una cosa che, mhmm, negli ultimi anni è peggiorata questa, cioè nel senso, è necessario proprio affermare la propria individualità nella conversazione. Cioè, se no capito. Uh.
Perché poi t'appesantisce. Mh-mh. Sì. Ah! Oddio, adesso che mi fai riflettere in effetti potrebbe essere così, eh.